Coisa História que você não conhecia.
Não, nem sabia. E eu: "Nossa, sim, realmente, interessante." Então para você ver, né, eh
Aham. Pois, eles eles eles consomem muito, até em questão ma que também influ eh, tem muito a ver com música que é as novelas, né, novela tem trilha sonora. E como eles consomem muita novela do Brasil, eles acabam ali conhecendo os artistas, conhecendo as músicas e acho que depois vão acabando por pesquisar, tentar conhecer um pouco mais sobre aquele artista e vai conhecendo cada vez mais a música do Brasil, né.
Uhum. Sim, eles consomem muita novela também, né, muito YouTube, youtubers brasileiros, porque não tem tanto, assim, youtuber português, então, eh, a cultura brasileira influencia Portugal, assim, de uma maneira muito forte, que eu não esperava. Mas por outro lado, eu sinto que, eh, faz os brasileiros se fecharem um pouco também para cultura portuguesa, né. Hã, por exemplo o fado, eu nunca fui em uma em uma apresentação de fado.
Uhum. YouTuber português, sim. Hum. Entendi, acho que você acha que que por eles terem tanta coisa do Brasil aqui quando você chega, você não não, meio que, não procura tanto a cultura deles, porque você já acaba sendo é cômodo você continuar vivendo a sua própria cultura, né.
Uhum. Uhum. Exato. E aí eu sinto que até para eles também tem tem se perdido um pouco, né. Porque você não vê nenhum jovem português falando que vai no show do fa de fado. Mas se <laughs> mas se tiver o show da Luísa Sonza, eles vão estar todos lá.
É, eles vão menos é mais, exatamente. Na hora.
Sim. Então eu acho que vai até morrendo um pouco a cultura deles também, né, por conta da, eh, influência tão forte da cultura brasileira.
Pois é, mas verdade, você tem razão. Hum. Sim.